Gano ba kahalaga sa'yo yung networking sa pagta-transisyon mo?
Naku, napakalaking papel ng networking sa, um, sa nagawa kong transisyon sa trabaho. Kasi, nang ang nangyari, um, nag-resign ako sa trabaho ko, tapos nag-work from home na ako. Ah, yung wala pa akong kaalam-alam. Wala akong idea sa gagawin, ganyan. Bigla na lang akong dumeretsong nag-decide. Kasi, kaya ako nag lumipat ng trabaho kasi nagkasakit ako eh. At, siguro ano na din yun nga eh. Siguro ano, siguro will na rin ng Lord 'no na, um, i-work from home ako para din 'di mahawa, 'di magkahawaan yung pamilya ko, 'pag may sakit sa labas, ganyan.
Hmm. Oh, sorry! Hmm. Hmm. Hmm. So, health reasons kung bakit mas pinili mong work from home. Pero siyempre, hindi ganun kadaling mag-ano eh, mag-decide ng transisyon 'no. Kailan mo napagtanto na eto na talaga yung yung oras, at hindi ka ba natakot sa umpisa?
Mm. Yun. Mm. Ah, siguro natakot siyempre. Kasi isang buong career naman ang iiwan ko. For the longest time siguro, buong career ko naka-dedicate do'n sa on-site job tapos ah totoo. Tapos lilipat ako ng work from home. Pero kasi napagtanto ko 'no, na maiksi yung buhay eh. No'ng ano pa naman, no'ng no'ng naospital pa naman ako. Nagkasakit kasi ako, naospital ako, isang buwan akong do'n sa ospital ng walang dalaw. Kasi bawal eh, pandemic no'n eh. So, di ba? Nagpapaka iniisip ko, sulit ba lahat ng kasi kaya naman ako nagkasakit kasi on-site yung job ko. So, lahat kahit na yung iba nagwo-work from home na, ako nasa site pa din, ganyan. So, kaya iniisip ko, sulit ba yung kinikita ko para sa nakukuha ko, di ba? Parang parang hindi. Kaya dun ako nakapag-decide na okey, oras na siguro para buksan ang pinto at maghanap ng opportunity para magawa ko rin yung mga gusto ko.
Oo nga eh. Trabaho na 'yon, hmm. Oh my god! Hmm. Hmm. Mm, oo. Ayan, sop so, 'di ba, um, after nung on-site job mo, tapos huminto ka dahil sa health reasons, ilang parang buwan ka parang hindi nakabalik sa trabaho nung mga panahon na 'yon? Tsaka ano yung naiisip mo, nung ano ba, paano ka ba mag-start, kailan ka mag-start? Paano ka umusad do'n sa phase na yun ng buhay mo?
Mm. 'Yan. Mhm. Mm. Siguro bumalik pa ako sa dati kong company, um, no'ng pagkatapos kong magkasakit, oo. Bumalik muna ako, nag-report muna ako kasi siyempre mal malapit na 'yon sa puso ko eh. Kaya ayoko naman silang pabayaan na parang though desidido na ako, ayoko ng pabayaan na parang nakatiwangwang lang. So, kahit papaano nakapag-spent pa ako ng 4 to 5 months 'no, ng oo, mag-stay sa kanila. Tapos ginamit ko na din, yung panahon na yun para mag-aral, mag-discover. Ano ba yung mga opportunities na puwede, tsaka siyempre makapag-ipon na din 'baga, ng ano ba, ah, pang-andar yung kay kaya hindi, oo.
Ay talaga? Hmm. Hmm. Matagal din, hmm. Wow! Mm, pang-andar. Kasi may plano ka na, na huminto, so kailangan mag-ipon-ipon, mm tapos? Hmm.
Oo. True. Para hindi nam mahirap naman kasi 'di ba na, um, biglang mawalan ng source of income tapos alam mo 'yon, um, pandemic pa, wala pang kasiguraduhan kaya ipon-ipon muna. Tapos, um, ang maganda din do'n yung mga since pandemic 'no, yung mga kakilala ko ano na, nag nagsipag-work from home na din. So, nagiging trend na siya, na iwanan yung on-site job mo para maghanap ka ng kliyente online, para mag-work from home, ganyan.
Correct, hmm. Hmm. Wow! Oo. Oo, nauso 'yan 'no, nauso nga 'yan. So, ikaw bigla ka agad nag-jump na," Okey, try mo yan". Parang nagkaroon ka kaagad ng ano, ng kutob na, "Uy, bagay din sayo 'yan", ganyan. Yung work from home, ganyan.
Oo. Kasi s kasi nasa isip ko na 'yon na, um, kaya naman kasi may puwesto naman sa bahay, tapos kaya naman kasi, um, nagagawa naman nung pandemic eh. Yung parang nabigyan ako ng taste nung unang laba di ba, noong March nagkaroon ng complete lockdown. So, nabigyan ako ng medyo parang patikim, pa-teaser na, "Ay okey, kaya." Kasi iuuwi lang yung equipment tapos dito magtatrabaho sa bahay. So, ibig sabihin, sabi ko, "Ah, kaya naman. Kailangan ko lang ng totoong ng right opportunity." Kaya ang naging goal ko, um, nung ano nung, ah, nasa opisina pa ako 'no, maghanap na ng right opportunity pagka-resign ko. Ah, habang nando'n pa, mm.
Hmm. Tama. Hmm. 'Yan. Habang nando'n pa. Oh, ah, so so, wait wait lang. So, habang bago ka mag-resign siguro mga 1 month ba, 2 months, naghahanap ka niya na ng mga opportunity ganun ba?
Oo. Um, siguro ang una kong ano, ang una kong plano siyempre mag-setup ng ng station, ganyan. Tapos 'pag may station na, 'pag pa-transition na ako siguro nag-start ako, 3 months before ako mag talagang mag-resign. 3 months, ready na ako no'n eh, ready na ako no'n, pero wala pa akong kliyente. So, siyempre hindi ko muna ia-ano, i i-re-risk 'no, naghanap muna ako ng kliyente. Eh, ang hirap pa no'n kasi ano, kasi parang hindi pa naman talaga open ang lahat 'no, sa gano'ng opportunity. Ang hirap pa. Kaya naghanap ako ng mga taong naging successful na sa gano'ng career or gano'ng setup, yun. Para matutunan ko sa kanila, mm.
Hmm. Mm. Tama. Hmm. Ayan. Mm, ayan. So 'yan. So, nag-start ka na 'no. So, yung phase na na nag-decide ka na talaga na magso-switch sa work from home, 'di ba. So, ni-ready mo na yung mga equipment mo. Siyempre nag-ready ka na din ng mga ayan, naghanap ka na ng mga kliyente. Pero, hindi ka ba nahirapan mag-start? Saan yung pinakamahirap na na phase ng pagi-start?
Oo, yan, mm. Correct. Ay, siguro ang paghahanap ng kliyente mahirap. Kasi ma maano sila eh, parang, um, madalas sa mga mga kliyente dun skeptics pa, yung mga hindi pa agad-agad nagtitiwala siyempre eh, hindi naman nila alam kung gaano ka con consistent, 'di ba? Yung mga tipong madaming nire-require nagba-background check talaga para siyempre, kasi since wala ka sa office, paano ka nila mapagkakatiwalaan? Ganyan, siguro yun yung mga ano una kong challenge yung tipong makahanap ng mga kliyenteng mag ano mag, um, titiwala, ayon, sa akin, ganyan.
Hmm. Mm. Tama. Ib Magtitiwala sa'yo. Hmm. Mm, s so binuild mo din 'yong profile mo ganun ba, ganyan?
Oo ang ginawa ko nag naghanap ako ng mga tao na ano na nagtatrabaho na talaga as VAs ganyan. Tapos tinanong ko, "Ano ba 'yong what what good looks like sa resume?" Ano ba 'yong hinahanap ng mga HR? Ano ba kailangan ba ganong format, ganyan. Gantong tas mga kaibigan ko din na HR tinanong ko sabi ko, "Uy, o maglilipat na kasi ako ng trabaho ano ba 'yong mga since nagre-recruitment ka ano ba 'yong mga hinahanap n'yo? Ganyan, ano pwede ko ilagay na skills," ganyan, "dito sa resume ko?"
Okey. Mm. Ah so Hmm. Yan. Ay ayan, so 'yong mga pinagtanungan mo ba, ilang porsiyento dun 'yong kakilala mo at ilang porsiyento naman 'yong talagang hindi mo kilala pero sinendan mo ng message at naglakas ka ng loob na tanungin para makatulong sa transisyon mo? Hmm.
Ah. Siguro ano, siguro mga 70% kilala ko pa, yung mga thirty percent parang kilala nila hindi pa naman ako yung out of nowhere na ano
Ah, okey. Ah, okey. So network talaga siya network talaga siya. Hmm, ganun.
Oo. Pero kasi hindi naman ako ang pangit naman pag ano, eh, dun sa LinkedIn, no, bigla ko nag-PM. <laughs> I I think you'd know this like that so, hindi naman hindi naman ako ganun. Pero 'yong mga referrals din, so ibig sabihin yung mga friend, "Hoy tanungin mo si ano mabait 'yan, ganyan parang hiring sila. Tanungin mo sa kanila kung ano 'yong hinahanap nila sa isang agent," para ma-highlight at tsaka maging parang dual purpose na nagtanong ka na, nakapag-apply ka pa, ganyan.
Ah. <laughs> Oo. Tama, oh, 'di ba, ang ganda nun dual purpose. Pero s ayan nandun ka na sa phase ng networking sa mga unang hakbang ba ng networking, ano sa tingin mo yung pinakamahalaga yung galing ba sa pakikipag-usap or yung sincerity mo sa pakikitungo?
<chuckles> Oh. Ay siguro para sa akin sincerity. Kasi yung galing sa pakikipag-usap ano, eh, galing sa pakikipag-usap nabi-build 'yan. Kailangan mo munang magdesisyon at mai-build yung tapang actually, ma-break yung takot na ma-judge ka kasi aplikante ka or ma-judge ka kasi baguhan ka, basagin mo yun. Daanin mo sa sincerity kasi kung sincere ka kahit bali-balikot man yung yung salitang gamitin mo, 'no, or kaya halimbawa, ah, hindi mo masabi ng diretso yung gusto mo talagang, um, masabi, di ba, or itanong yung tao nakikita yung sincerity mo, nakikita yung effort mo at dun sila magbabase kung pagkakatiwalaan ka nila o hindi.
Bakit? Yun. Ganon, hmm. 'Yan kasi parang mas totoo 'yong sin 'yong ngang sincerity 'no? Kaysa do'n sa pakikipag-usap kasi puwedeng hindi ka naman din gano'n sa pagdating na sa trabaho. So oo 'di ba at alam na alam ng mga HR 'yan. Kung sino talaga' 'yong parang magaling lang magsalita at yo'ng sincere talaga sa craft nila at mapapakinabangan. Pero hindi ka ba natakot o nahiya na lumapit do'n nga sa mga tao? Sabi mo may 30 percent do'n talaga na hindi mo naman ki kakilala. So, paano ka naglakas ng loob paano ka ba umatake ganyan? "Hi," parang paano mo ba sila mine-message?
Oo. Mm. Kaya nga. Mm. Totoo. Hmm. Tama. Mm. Ah, siguro ano, ginagamit ko talaga 'yong network. So si laging sinasabi binabanggit ko 'yong nag-refer sa'kin so, sabi ko, "Hi, ah, ni-refer ako ni ano. Sabi niya sakin matutulungan mo 'ko, ganyan, expert ka daw sa ganito." Ah, gano'n mga gano'n mga tipong dine-describe ko 'yong kung bakit ako bakit ako humihingi ng tulong sa kanila or bakit ako nag-a-approach sa kanila. Siguro dinadaan ko talaga siya sa charm <chuckles> dinadaan ko siya oo. Yeh, eh, kasi para sa sa ano, sa sa larangan ko 'no sa larangan ko, since kasi naging trainer ako naging manager ako. So sa larangan 'yong pag-approach talaga 'yon talaga 'yong make or break. Ibig sabihin kailangan intentional. Kailangan pinag-isipan at siguro isipin mo parati na wala ka namang ginagawang masama nakikipag-connect ka lang, <chuckles> 'di ba? Ano naman 'yong <chuckles> bakit ka masyadong nako-conscious? Totoo yan. Minsan nga nakakatuwa pa 'yong nagkatanong, eh, kaysa 'yong tipong ano, eh, 'yong tipong masyadong forward, 'di ba? Runong runungan ganyan. Tama ka diyan.
Mm. Hmm. Wow. <chuckles> Oo. Wow. May charm ka talaga kaya gano'n. Hmm. Tama. Ah. Ah. Mas hindi naman masama magtanong, 'di ba? Hmm. Hmm. Nagrurunong. Hmm. Oo. Tama ay maganda 'yong ano mo yong paraan mo. Pagsisimula mo, 'di ba? Hindi mo naman din kasi malalaman kung hindi ka nga talaga magtatanong. 'Di ba? Pero ano 'yong pep sa tingin mo palatandaan na 'yong isang koneksyon mo ay talagang magiging pangmatagalan at hindi lang talaga pansamantala ganyan?
Correct. Ah. Naku siguro maraming nabibiktima 'pag ano, eh. Maraming nabibiktima ng, um, palabok na sagot, eh. Yung mga tipong 'pag nagtanong ka medyo palabok palabok, 'no? Tas mga ano kung, ah, tatanungin ka kung ano ano, ganyan. Ah, siguro ang pinakaano pinakamagandang, um
Oo. Hmm.
Palatandaan 'no, na interesado din sa'yo yung employer o kaya parang naghahanap sila ng long-term relationship with you, 'no. Ay yung ano, yung yung tanong nila tungkol talaga sa specifics ng trabaho. Their yu yung nitty-gritty ng trabaho, tinatanong nila at the forefront. Kasi ibig sabihin, sinasala na nila yung mga ka kakausapin nila. Hindi na sila yung basta paligoy-ligoy pa na parang, madalas yun 'pag ini-entertain ka. Totoo, 'pag general masyado iano ka lang diyan, i ilalagay ka lang niya sa gilid. Ilalagay ka lang niya sa mga connections ganiyan, pero 'pag yung nitty-gritty part na, yung mga tipong business talaga yung pinag-uusapan na, yun. Yun ang mga indikasyon na talagang ito, invested din na maki makilala ka at makita yung potensial mo, na alam mo yun, maging part ng network niya.
Oo. Ayun. Hmm. General masyado. Mm. Hmm. Yan, pero siyempre 'no, dahil merong marami ka nga ding mga kinontak nung mga panahon na yun at na-build din at pinakitaan mo din sila ng iyong charm. Paano 'pag hindi agad <chuckles> gumanti ng tulong yung isang kontak mo? Paano mo tinatanggap 'pag hindi nagre-reply ganiyan, yung para ka ng napansin katulad ng sinabi mo, parang tinanong ka lang ng mga general questions tapos parang feeling mo isinan isasantabi ka lang. Paano mo tinatanggap yung disappointment?
Mhm. Mhm, yeah. Mhm. Ay, naku, um, ano yan iniisip ko lang parati yung mga 'pag mga ganitong online. Um, 'di ko lang siya tini-take as personal kasi walang hindi naman kami personal na magkakilala, 'di ba? Pero, iniisip ko lang lagi na totoo, trabaho lang din na 'yan tsaka siguro iniisip ko lagi numbers game. Lagi lang siyang ano, laro ng numero, ganyan. So kung 'di kita kung kung sa sampung mensahe, may natanggap ako na isa, kung gusto ko ng limang ano, limang mensahe 'no, edi i 50 ang sesendan ko ng message. Gano'n lang parati, hanggang sa may mag-reply, tiyagaan lang. Kasi wala namang bayad eh. Kung may bayad, dati nga yung text 'di ba tinatiyagaan mo mag-GM pala, group message pa sa lahat, 'di ba? Itong walang bayad 'di ba, tatiyagaan mo lang din kasi pasasaan ba't may mag-rereply din sa 'yo.
Ayan. Tama. <laughs> Trabaho lang din. Hmm. Ayan. 'Di ba? Tama. Oo. Ah, oo. Pero ang kagandahan din sa panahon ngayon, puwede mo na digital na lahat. So, puwede mo na siyang parang bigyan ng message online. Hindi katulad dati na magpapasa ka ng mga resume, 'di ba? Pa isa isa, pupunta ka pa dun sa opisina, tapos lahat yung proseso online na lang din. Pero ikaw ba? Go parang ginamit mo pa din ba dahil nga uso na yung mga online networking, ginamit mo din ba yung personal na pakikipag-usap para makipag-network?
Yun nga. 'Yon, oo. Hmm. Oo naman, lalo na pag ano, bago ako sa kumpanya at may office 'no, or kaya halimbawa meron akong mga nakikilala sa labas ng, uhm, sa sa labas 'no, at nakikita ko na talagang passionate sila sa mga ginagawa nila, uhm, tinatanong ko talaga sila personal kung ano yung gina kung paano ka naging, oo, kung ano yung equipment na gamit mo ganyan, o kaya ano yung backup internet mo, gan'to ba, kasi sa'kin gan'to, eh, mas maganda ba 'yan? Kasi ganun sa madalas mas madaling makipag-usap, para sa'kin, ah, sa personal kasi makukuha ko agad yung buy-in ng tao at ma-te-test ko agad, "Gusto ba ako nito kausap o parang mema lang". So, may mga ganun, eh, oo, kaya mas mabilis ko nakukuha yung impormasyon na kailangan ko.
Hmm, mm. Hindi ka nahihiya. Mm. Tama. Mhm, tagilid. Ayan, pero siyempre, of course nakakatulong dito din on online work o online networking. Oo, magkaparehas lang. Uy, salamat sa ano sa lahat ng mga tips mo, ah, talagang nag-enjoy ako dito.
Oo, totoo. Ako din, maraming salamat.